Persone te Tony Tony Tony Tyler, cioè, c'erano, ehm, gli Abba, ehm, c'erano un sacco di canzoni degli Abba, che i piacevano. Quindi, che ne so, sento, per dire, u una canzone degli Abba, che è un di là avevamo 33 giri, quindi c'era tutta la la compilation, no degli Abba, ed erano tutte belle, però SOS, uhm de Dancing Queen, o
Al mhmm, <chuckles> ma senti, ma Sì. Anzi, gli Abba, certo. Mh-mh, mh-mh. Ma invece, uhm p parlando delle l delle lirica, della parola, delle parole, insomma, delle i te i testi, insomma, delle canzoni. Tu ti ricordi, ehm, di questa canzone, in particolare, di Tozzi, insomma, che ti riporta subito a tua mamma, e un ritornello, 2 o 3 frasi, insomma, che ti piacciono, che ti colpiscono di più, di questa canzone.
E Uhm
Mh.
U n n particolare no, no, vabbè, i ritornelli, quella, per esempio: Ti amo, no, era ripetitiva, fa "ti a", ci è c'era un molte volte, veniva detta quella parola, quindi, <giggles> e
Mh-mh. Mh. Sì.
Poi, era un sì.
Quindi tu, fondamentalmente, quando ascolti la musica, ehm, non cioè n n non è che f mhmm, l'ascolti, oppure, ehm
No, ma tieni presente che, io ero piccolo, quindi parliamo di tre quattro anni, no, quindi magari, mi rimaneva impressa, che ne so, Ti amo, quella parola, ti amo, oppure
Erto! No, no, no, quello sì. La le il ritornello no, no, ma, adesso adesso, però, che sei adulto, pensavo, ehm, tu, in genere, che approccio hai con
Sì, adesso che sono adulto, sì, certo, certo, certo. Ehm, ma, più che altro
No, nel senso che fai più caso dai più importanza alla musica, alla alla melodia, agli strumenti che si utilizzano, all'interno di una canzone, o alle parole, al testo? Cos'è che ti colpisce di più?
Allora, attualmente se io devo quando ascolto una canzone, sicuramente, ehm, la fa di da padrona, sicuramente, la melodia, nel senso, la musica, no, perché, tante volte, io non capisco delle canzoni straniere, quindi e pure, m mi piacciono tanto perché, magari esprimono, ehm, energia, malinconia, romanticismo, indipendentemente da quello che dicono. Poi sicuramente, ehm, se sono interessato, magari, a una canzone che, cerco di capire anche il messaggio che mi mi che vuole dare, no, quindi il testo, quello che è il testo, quindi, sicuramente poi il testo è una parte, ehm, che ha ci ci sono delle parole, soprattutto per la lingua che parlo io, insomma che dei testi che, colpiscono in maniera anche diretta, perché poi, è lì che si crea la poesia, no, il testo associato con la giusta musica, ti ti ti colpisce, ti ti ti crea quell'emozione, quella cosa, mhmm, esplosiva. E quindi, è è proprio lì, credo, la bravura del del cantautore o dell'artista, sì, che che riesce a ad associare musica, e parole, quindi lì e e ehm, c'è il, proprio
Mh-mh. Sì. No certo, okay. Mh. Sì. Sì. Cert Dell'artista, sì, sì.

Un degustatore di tu i generi musicali, anche se, principalmente, diciamo, il genere che sento appartenere di più, è quello, ehm, rock quindi o magari, soprattutto, quello più datato, magari, partendo, sin da dagli anni '50, '60, '70 in poi, e poi comunque tutta quella che è stata l'evoluzione della musica, quindi ma non, ehm, in maniera così, ehm, ossessiva su un genere, cioè, ehm, per dirti a me può piacere un pezzo degli AC/DC, no. Ehm, bello scatenato, e poi magari trovarmi a sentire un pezzo di
Mh-mh. Sì.
<chuckles> che ne so di <chuckles> boh non lo di Orietta Berti per di mo per dirne 1, no, <chuckles> sì, cioè se se c'è una canzone che che piace
Cioè l'o l'opposto l'opposto come genere, certo. No, no, no, ma infatti ma infatti, io ti chiedevo se magari hai delle playlist definite, ehm, la playlist, uhm, nostalgica dei ricordi d'infanzia, la playlist della musica più moderna che ascolti adesso; oppure tutto quanto è un mix in un'unica playlist. Oppure sì s
È un mix è un mix. Io prendo le canzoni, io quando ho fatto delle playlist, cioè sono tutte quelle canzoni, che mi hanno sempre, ehm, colpito, no, che poi, può andare. Diciamo magari faccio una dedicata, diciamo, più, ehm, per dire, canzoni straniere rock ecco, magari la la faccio così, oppure canzoni italiane e quindi là dentro ci metto tutto quello che, ehm
Mh-mh. Sì. Ecco, sì. Mh-mh.
quello che che insomma le canzoni che mi hanno sempre accompagnato
Che ti piaccion di più insomma, infatti, ab ab sì, che ehm, che possono essere del passato, possono essere contemporanee, non è importante, quelle che ti piaccion Mh-mh.
sì, sì, sì. Diciamo non c'è un un genere ben definito. E e ci sono momenti in cui ti ti ti senti, ehm, tras cioè la cosa bella della musica poi qual è? Che tu, in base a avendo assaporato diciamo nel corso del tempo i diversi generi musicali, no, e quindi le diverse canzoni, quello che ti hanno lasciato, quello che che in qualche modo ti ti hanno trasmesso, ehm, puoi scegliere insomma in base al tuo umore, in base alla alla tua esigenza, quello che che hai, ehm, assaporato nel corso del tempo, e nello stesso tempo rivivere quelle stesse emozioni, magari provate tanti anni fa. E io la la musica la vedo, in alcuni casi, come una macchina fotografica del tempo, no?
Certo. Mh-mh.

<chuckles> Anche di gioco, tra musica e gioco, no, per esempio, che ne so, metti un pezzo di AC/DC e si salta magari sui letti con i bambini, no, uhm, oppure Michael Jackson, per dire, provare a fare i passi di Michael Jackson, una una cosa liberatoria, no, uhm, anche un modo di di gioco, quindi allo stesso tempo condividere tempo, musica, divertimento, insomma, quello che è, perché la cosa
Mh-mh. Certo. <chuckles> Eh. <chuckles> Chi non ci ha provato? Eh. <chuckles> Sì, ma secondo te l la musica di oggi, uhm, rispetto alla musica del passato, ehm, che parago visto che tu appunto hai vis ehm, hai vissuto diverse generazioni a livello musicale, qual è secondo te qual è la musica migliore? Quella di adesso o quella di un tempo?
Sì. Ah, io sono legata a quella di un tempo. Poi ogni tanto esce qualche pezzo davvero bello anche oggi, ma, uhm, sempre più raramente a livello di gruppi, uhm, perlomeno di gruppi rock. Oramai il rock sono davvero pochissimi quelli che, insomma, si possono definire rock, no, ehm, un pop rock. E per quanto riguarda la musica moderna tipo rap, trap e tutta quella roba, non
Sì. Eh, esattamente. Che ce n'è tantissima, un'invasione per adesso del rap, sì. Come la vedi questa musica?
non è non è cioè c'è forse qualcuno sì, qualcuno sì, ogni tanto qualche pezzo esce, ma proprio il fatto di, ehm, non mi piacciono quelle sentire dei giovani
Sì.
che sembra che sono depressi quando cantano, cioè 'sta cosa che non si capisce nean proprio l'umore nel cantare, no?
<chuckles> Ah-ah.